Hello, xin chào bạn, xin chào bạn nha. Ừ. Ừm, công việc, công việc của bạn hôm nay thế nào? Ổn hông?
À. Rồi, mình chào bạn nha. À, hôm nay, a, buổi buổi sáng của mình thì cũng bình thường thôi, kiểu giống như, cũng ô kê, thì cũng, a, chưa chưa chưa có nhiều việc để làm lắm tại vì mới sáng sớm nè, ờ. <laughs>
Ừm, ừm. <chuckles> Chưa có nhiều việc để làm hả? <chuckles> Ừ, vậy chắc là bạn cũng là một người kinh doanh tự do, đúng hông? Hông có làm văn phòng gì hả?
Ừm. À, mình làm được ở nhà bạn.
Ồ, ôi, cũng tự chủ được thì cũng, à, thoải mái nè, đúng hông? Ừ. Ừm, thì mình thì à ừ.
Yeah, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn á. Ừm, nên mình thấy cái việc mà làm ở nhà nó cũng, a, thời gian linh hoạt vậy đó.
Đúng rồi, kiểu như, nó có thời gian để sắp xếp làm những cái vấn đề khác nữa chứ hông phải công việc không, đúng hông? Ừ. Giống mình nha, hồi trước đây mình thực chất cũng làm, à, văn phòng công ty nhưng mà sau một thời gian thì mình cũng tự chủ mình ra riêng mình làm rồi. Ừ. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn, ừm, đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm, ừm. Ồ. Ừm, sao, sao? À, ô kê, ô kê. Thì đúng rồi, thì thường thường như vậy thì là thời gian linh hoạt, bạn có thể làm được à, nhiều khi làm 2 công việc cùng một lúc cũng được nữa, nếu mà có khả năng, ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Nhiều khi mình có thể làm, à, nhiều việc khác nhau nữa, chứ hông phải 2 việc nữa, ừ. Ừm, bên cạnh đó, thí dụ như mà cũng hổng có ai ép buộc, à, làm cho mình phải mệt mỏi hết á. <chuckles> Ừ.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác nha, ừm, xong cái mình thấy á sao, sao? Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Với lại, à, thường thường hông có bị dí lét deadline ha, hông có bị dí deadline là quan trọng nhất đúng rồi.
Đúng rồi, hổng muốn bị dí á. Ừm, mình sợ cái đợt mà mình làm mình bị sếp dí KPI các kiểu, mình chán lắm rồi, ừ. <laughs>
Ừm. Đó, à, cái đó thì hơi oải ha, tại kiểu giống như phải bắt buộc, phải đúng chỉ tiêu á, hổng đúng chỉ tiêu ờ, bao nhiêu, bao nhiêu, đó, hiểu, hiểu, hiểu. Tại vì mấy cái vụ đó thì tui thấy ai cũng sợ hết trơn chứ hổng riêng gì mình bạn, cứ cuối tháng là kiểu l cứ lo đạt chỉ tiêu ha, ừm. Đó.
Đúng rồi, phải hoàn thành, thí dụ chỉ tiêu một tháng là năm mười cái, phải hông? Đại khái vậy, ừ. Cho nên là <laughs> làm hổng đủ rồi, ờ, bị, ờ, đến tháng đầu đầu tuần sếp đem ra sếp chém. <laughs>
Đó, đó, đó, thì bởi vậy, đổ thừa bà ơi, kiểu giống như, à, hay đổ thừa lắm. Kiểu, mình mà sai thay thay gì, kêu mình làm, cái mình cố gắng mình làm á, làm làm làm vượt á, thì chỉ khen có một câu thôi, mà làm <chuckles> làm làm kém là bị bị nguyên một ngày nghe.
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác, chính xác luôn, ừ. <chuckles> Làm kém là mình bị, a, ra tòa đầu đài, bắt đầu xử lý đó nha, mệt lắm á.
Đúng rồi, chính xác đó. Đó, thì bởi vậy mình thấy á, ờm, thường thường giữa cái việc, a, cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân, thường thường cuối tuần á, hổng biết thì thường thường cuối đúng, chính xác, cuối tuần thì bạn có làm gì để, ơ, cho thư giãn, quên đi áp lực hông?
Ừ. Ừm. Nó quan trọng đó, ha? Ừ.

Ừm, thì thật ra trước đây thì mình cũng thấy, ơ, nó khó khăn nhiều, tại vì lúc đó mình còn, ờ, như như bập bẹ chập chững mình đi làm rồi có đi học nữa đó. Cho nên là giữa cái yếu tố học hành nó cũng gây một cái mức là có cái sự căng thẳng nhất định, vì nhiều khi mình học, mình thi thời sinh viên thì những cái môn học phần á, mình sợ rớt môn. <laughs> Rồi đúng rồi.
Ừm. Ồ, ồ. Đi học hả? À! Ô kê, ô kê, ô kê, bước khởi đầu nan giải, ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ. Đúng rồi, đó, đúng rồi, tui thấy cái vụ này nhiều đúng rồi, cái này kiểu <laughs> nhiều khi còn còn còn tui tui tui nói thêm chữ là học tài thi phận mà tui thấy cũng hên xui lắm nghe. Nhiều khi học cho đã xong vô cái thi rớt vậy đó ừ. Thì bởi vậy nên tui thấy kiểu cũng hơi khó xử, đúng hông? Cái sau này á thì tui thấy lúc mà cái việc khó khăn nhất á giữa công ơ cân bằng công việc với cuộc sống riêng giống như hồi nãy bạn có đề cập là lúc mới đi làm á ừ, lúc mới đi làm, là sao? Tui, à, tui lúc mới đi làm là tui chăm lắm nghe, tui làm, kiểu giống như là, giống như năm đầu tiên đi làm thì phải cày, đúng hông? Phải cố gắng đi làm tới mức một cái ờ, đó, phải phải phải thể hiện bản thân mình là một người chăm chỉ có khả năng khi làm được mọi thứ, cái xong, ưm đó, là thay vì ờ, đúng rồi đó, tại vì mới ra mà.
Ừ. <laughs> Ừm, đúng rồi. Đóng rồi đó, nhiều khi mình cày, mình học quá trời nhưng mà rốt cuộc vô trật lất lơ à, ừ. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ừm, ừm. Đồng ý, ờ, ừ, thì sao? Ồ. <laughs> Nếu như mình, ờ Đúng rồi, ráng cày cuốc đó, đúng rồi, chính xác, chính xác, ừm, ừm. Đúng. <laughs> Đúng rồi, thời gian là cấp đầu nó hết giống như là nhiệt huyết nó xuống, ừm, cái đ cái niềm đam mê, cái nhiệt huyết với mình với nghề này có vẻ nó bị sụt sùi đi. <chuckles> Mình cũng vậy nè. Ừm.
Đúng, chính xác luôn, đó, đó, cũng thay vì người ta đúng chính xác nha. Ừ, nhưng mà tui nghĩ chắc là cái này là bệnh chung của mấy người là lần đầu tiên đi làm á, thay vì người ta làm vào lúc 9:00 ha, là mình 7:00 là kiểu có mặt ở đó, kiểu ngồi sốt sắn lúc nào cũng là người đến sớm nhất, mà tui thấy
Đúng rồi. <chuckles> Ừ, mình <chuckles> giống, dạng như là, nhiều khi hổng có gì cũng phải vô để, ơ, như là trình báo trước là em siêng, ừ, em siêng nên em đi trước. <laughs> Ừ.
Ờ, đó, kiểu giống như phải có mặt vậy đó. Ờ, đúng rồi, <giggles> đúng rồi, chính xác, đó, nên nên tui thấy chỉ có cái lúc đó đó là khó khó có thể giống như là giữ được cân bằng, tại vì lúc nào mình cũng phải a, <tsk> đặt công việc lên trên hết á. Ừm. Ừm.
Ừm. Đồng ý. Đúng rồi, mình đạo công việc. Tại vì đúng rồi, cái gánh nặng lo toan về cơm áo gạo tiền là một cái bài toán khó cho mọi người mà bạn. Ừm, ừm.
Đúng rồi, chính xác đó. Đúng, đúng, đúng, chính xác. Cái ơ, xong xong cái khoảng thời gian đó đó thì, ờ, mình cũng, ơ, mình cũng làm tới năm thứ 2, thứ 3 thì mình bắt đầu mình giải quyết được là, ờ, mình nghĩ là "Đi làm thì đi làm cả đời.", đúng hông? Chứ đâu phải làm mấy năm rồi nghỉ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nên thành ra mình phải có một cái giống như là sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân để cho mình cũng có cảm giác hưởng thụ sau khi giờ làm, đúng hông? Đó, ừm.
Ừ. Ồ. Đúng. Đúng rồi, làm cả đời, chứ đâu phải mình làm, ờ, một hai bữa hay 1, 2, 3 tháng cái mình nghỉ đâu. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Chính xác luôn. Đúng rồi, thí dụ mình làm không mà mình hổng hưởng thụ gì hết thì mình giống như cái cỗ máy trơ trơ, trơ ra vậy à. Ừm.
Ừm, chán lắm. Đúng rồi, chính xác, mà tui thấy một điều nữa là dễ bị bệnh nữa, kiểu giống như nhiều khi làm việc nhiều quá nó đâm ra nó dễ bị cáu gắt á. Ừm. Đúng rồi.
Đúng rồi. Bạn không chăm lo cho sức khỏe mình, đúng rồi, kiểu như bạn làm bạn áp lực quá rồi bạn không có được cái giải trí gì hết, hông có hoạt động tay chân hay du lịch hay nói chuyện với ai hết, thì giống như bạn như bị rơi vô trầm cảm vậy đó. Ừ.
Đó, đó, đó, đó, mấy cái đó đó nghe là đó, đó, đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi, chính rồi, đúng rồi, giống như rơi vào cái trạng thái là kiểu giống như lúc nào cũng bực bội với người ta, nhiều khi đúng rồi, tui tui bị cái đó, tui có bị cái đó rồi. Đúng rồi, cáu gắt, chính xác luôn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình bị cáu gắt á, đúng hông? Cáu gắt trong vấn đề mọi công việc luôn đó. Ừm.
Đúng rồi, tại vì khi nào mình hổng có một cái thời gian nghỉ ngơi hợp lý á, thì cái tâm lý của mình nó dễ bị ảnh hưởng ha!
Ừ, chính xác.